Me diz uma coisa: Como você define limites saudáveis com o seu celular no dia a dia?
Então, no dia a dia, eu tenho um negócio no celular que eu eu, eh rede social, né, o que mais me deixa, eh, viciado no celular, né? Eu acho que todo mundo também pode tem esse tem esse exemplo também, né. Então o que que eu faço: eu colo eu tira as notificações do meu Instagram e, também para acaso eu fico muito tempo no Instagram, eu defino um timer pra ele. Então se eu ficar mais de 1 hora, ele fecha.
Uhum. <chuckles> Uhum. Uhum. Ah, joia. Ai, que bacana. Então fecha sozinho. Então você não tem nem autonomia para isso, porque você já estabeleceu um hora um tempo.
Isso, exatamente. Então, ah, tô lá no Instagram, tô usando, aí, passou de 1 hora usando o programa, aí, o o meu celular, ele avisa: "Olha, você já usou esse aplicativo por mais de 1 hora". Aí, ele fecha o aplicativo e eu só vou poder usar depois da do no outro dia, né? Depois da 00:00, ele ele destrava o aplicativo. Então isso meio que me ajuda a não ficar tão viciado assim no aplicativo.
Hum. Uhum. Ah. E me diga uma coisa: Ah, o que você sentiu depois dessa rotina que você estabelece esse limite? Ah, você sentiu que valeu a pena fazer essa mudança?
Hum. Ah, com certeza sim, sim, porque, eh, é é tão é tão fácil de de ficar viciado nesses aplicativos, porque você tá aqui, você tá trabalhando, você tá no estudando, você tá falando com o amigo, aí você pega o celular e tem, né, a aquela notificação e você se você começa a ver aquela notificação e depois vai embora, né, a notificação do Instagram, o seu amigo mandou um vídeo aí depois desse vídeo, dá pra ir pra baixo e só vai nesses vídeos, né, e e fica assim, fica nesse looping, né, então
Uhum, uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum. Ah, joia e não abre mesmo que você queira, eh, porque o povo como você estabeleceu o seu limite, se você quiser fora do tempo é que ele já bloqueou, você consegue ou é uma escolha sua mesmo ser forte e não abrir esse aplicativo?
Hum. Hum. <laughs> Ah, aí que tá, eu tenho a opção de defi eu posso abrir, só que só se eu definir mais um pouquinho de tempo. Então é caso eu esteja falando com o meu amigo, né, um passou 1 hora falando com um amigo, aí bloquei o aplicativo, aí eu não, calma aí, eu vou lá eu vou lá na configuração do aplicativo, eu coloco mais uns 5, 10 minutos, aí ele a reabre de novo, mas, eh, eu sempre falo: "Olha, se se você for falar por aqui, eu recomendo usar outro outros aplicativos." Né, porque o WhatsApp eu não bloqueio e nem o, hã, o Messenger eu acho do Facebook eu não bloqueio também, então, é pra <chuckles>
Ah, gen Hum. Uhum. Uhum. Ah, joia, entendi. Olha, só bem bacana isso, né, porque, assim, você consegue estabelecer limites saudáveis, mesmo aquele que não vai atrapalhar a sua rotina, eh, como você disse, você tem uma rotina de repente de estudo, uma re uma rotina de trabalho e com o uso viciante que esses aplicativos têm, você acaba passando mais tempo do que devia.
Uhum. Uhum. Sim. Exatamente. Então, eh, é muito fácil de de ficar viciado, né. E também as outras quando a gente está perto de outras pessoas também, né. Porque tem, às vezes tem, a gente tem esse pelo menos da minha geração, né. Agora tem esse vício que que tá lá. A gente tá no grupo de amigo, aí tá jogando, tá brincando, tá indo no shopping, tá indo em qualquer lugar, assim, aí do nada, tem sempre aquela pausa que que eles pausam do nada. Eles param do nada de conversar. Eles pegam o celular e fica lá na na rede social, como se não tivesse. Ah, se não tivesse com amigo. Então, eh, eu então eu sempre faço isso também de de eu sempre, eh, eu nunca gostei de rede social, eh, assim, eu sempre fui uma pessoa que nu nunca gostou de postar coisa, eu sempre fui uma pessoa que que que gosta de ficar não, calma aí, eu não vou colocar a minha vida ali no aplicativo. Isso exatamente. <laughs> Exatamente, então eu nunca fui uma pessoa de de de de de fazer essas coisas, né. Facebook, Instagram, eu só tenho Instagram, porque o pessoal às vezes me manda vídeo. Eles gostam de ma mandar vídeo pra mim, então eu sempre eu sempre reajo também com o que que eles me mandam, e e se se não fosse por isso, teria desinstalado já o Instagram, eh, TikTok e eu eu tinha uma época que que já me fizeram instalar TikTok e eu consegui desinstalar, então é. <chuckles>
Hum. Uhum. Uhum. <laughs> Ah, então. Aham. Certo. No offline, né? Você, invés de tá no online, vai no offline. <chuckles> Sim. Aham. <laughs> Ah. Aham, olha, tá vendo, foi necessário fazer isso, porque você ficava rodando o feed ali rolando, rolando e tal.
Hum, sim, e é um vício, meu Deus do céu e eu eu não consegui, às vezes, né. E eles chamam de doom scrolling, né. Que agora essa geração faz, então é, fica lá e fica 1 hora, 2 horas.
Sim. Aham. Você se considera diferente? Você acha que você é diferente da sua geração, por exemplo, por ter esse controle?
Uhum. Olha, <chuckles> nesse con o controle sim, sim, sim, sim, eu tenho esse controle mais de de de de rede social. Assim depende, eh, às vezes, eh, tem que eu tô com uma pessoa, tô falando com uma pessoa que eles me mandam 1.000 vídeos, aí sim eu eu sou a pessoa que, ah, se eles mandaram um vídeo, se eles mandaram uma música, se eles mandaram um filme pra eu pra eu reagir, é porque eles querem me Isso, eles querem a minha reação e eu mostro a minha reação, né. Todos os vídeos que eles me mandam tem tem aqueles avisos que que que manda uma parede de vídeo, aí eu sou aquele amigo que responde também, e eu respondo de boa, né. Só que eu eu faço um negócio que é eu não uso o Instagram, eu eu aprendi a não usar o Instagram durante a semana, eh, eu uso mais de sexta, sábado e domingo, então sexta, sábado, do
Uhum. Você vai ver, né. <laughs> Aham. Ah jame Ah, olha que bacana. Você tem um controle muito grande, então.
Aham, sim, sim, eh, gra graças a esse negócio de bloquear, porque esse negócio de bloquear, eh, me ensinou, ah, eu tenho poucos minutos no Instagram, então eu vou usar os meus minutos no Instagram como precioso, né. Então eh. Aí isso foi durante a semana, então se sexta, sábado, domingo.
Gente que legal. Sim. Você tomou essa decisão sozinho? Ou alguém te ajudou a a seguir por esse caminho para ter um limite saudável?
Eu diria que eu fiz sozinho, mas também vem das outras pessoas da minha geração, fez ah, perceber o quão o qual tão viciante isso é, e e ruim pra pra pra pra minha geração, né, e para o para os meus amigos e todo mundo que tá aqui, né, no no na na rede social eu di posso dizer, eh, em questão de usar esses aplicativos, né, que já eu já li tantas pesquisas que que falam que não faz tão bem ficar tanto tempo, assim, nesses aplicativos e de de de de vídeo curto, né, eh, YouTube tem o Instagram, tem o TikTok começou, né, e e cria uma ansiedade, né. Nossa minha geração já é já é ansiosa, aí tem esses videozinhos de de vi
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah. Aham. Ah. Olha só isso que eu ia te perguntar, exatamente, quais sinais te mostraram que o uso do celular estava deixando de ser saudável? Você falou da ansiedade, o que que você sentia, eh, com isso? A necessidade de ver logo, eh, como é que você pontuou que já não era mais saudável?
Hã. Uhum. Uhum, hã. Então, no momento que que queria tudo, não não consegui esperar, né. Eh, agora a minha geração é quem não sabe esperar, né. A geração que que que que tá tudo tudo tudo na mesma hora, então eu eu vi eu eu eu fiz, eh, redação es eh eh, uma sala de ah, como é? Eh, falar em ao público, pronto, que eu tive que falar desse isso exatamente.
Uhum. <laughs> Uhum. Hum, certo, oratória tipo uma ora uhum, certo.
Que eu tive que que falar sobre fazer um um oratória de desse desse tipo de de coisa, né. De de vício no celular. Então eu pesquisei, eu fui pesquisando o estudo, e tal, eh, eu e eu vi o quão o quão ruim é, eh, esse vício e o que que traz, né as
Aham. Hum, que legal. Então isso já te ajudou, né. Você enxergar é por esse ponto que bacana. Então foi uma apresentação, uma oratória que você teve que fazer referente a esse assunto e que te influenciou de uma forma positiva.
Aham. Exatamente, e isso me influenciou, eh, o jeito dos meus amigos também, e o jeito também que eu observo as pessoas, né, que que eu eu, eh, tinha uma pracinha que eu sempre visitava e sempre tinha uma pessoa da minha idade, eh, adolescente, e eu sempre via eles no na cara no celular. Eu sempre foi essa pessoa que que não gosta de de de ficar na cara do celular. Quando eu tô com alguém, eu não toco no meu celular, se for algo que não não tem importância, né, se tiver algu alguém me chamando ou algo bem importante mesmo, eu fico no celular, mas quando eu tô, eh, com com alguma pessoa, eu falo conversando com alguma pessoa, eu não fico no celular de jeito nenhum, eh, eu sou uma pessoa que que que não gosta, assim, de de texto também de de ficar só no texto, eh, eu gosto mais de de de olhar, é por vídeo mesmo e e voz, então é. <giggles>
Hum. Aham. Uhum. Ah, certo. Aham. Ah, ok. Uhum. <chuckles> Ah, interessante e você acha que, hã, desligar notificações, por exemplo, o WhatsApp é uma coisa que é uma ferramenta que é um aplicativo que você usa muito? Porque você consegue ter o controle com o o Instagram e com o WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação hoje entre amigos, grupos, até de trabalho, você consegue manter, eh, saudável de com limites também?
Uhum. Sim. Aham. Ah, eu consigo sim, eh, na verdade, ah ah, sim, eu consigo, eh, <chuckles> porque ultimamente, eh, entrou na na fase, né, nos meus amigos que agora todo mundo tá no college, todo mundo tá no trabalho, então não tem tanto esse tempo do WhatsApp, né, antes, eh, eu ficava 2, 3 horas no WhatsApp, porque meus amigos não tinha nada pra fazer, né, estava na escola, tinha só tarefa de casa e depois ficava no WhatsApp. Eh, então, eh, ficou agora nessa época que quase não entro no WhatsApp, eh, e também, eh, eu eu eu não tenho, eu não eu não, eu nunca bloqueio o WhatsApp, porque, eh, s eh, sempre que acontece alguma coisa de de grande importância, né, na minha família, de de amigos, tá lá no WhatsApp pra me chamar, mas quando eu preciso me concentrar mesmo ou, eh, no estudo ou no trabalho também eu d eu coloco o modo não distúrbio, né, que que desliga todas as as notificações e eu preciso ver o celular pra ver se tem alguma coisa importante, né?
<laughs> Uhum. Uhum, certo. Hum. Ah, jóia. Aham. Ah, jóia! Aham aham. Ah, isso é bem bacana, né, eh eh, é bacana que você está buscando caminhos, né, e ferramentas que te façam desconectar, eh, no momento certo, você sabe usar de forma saudável e isso não é pra todo mundo, eh, tem quem tem quem tem pessoas que têm necessidade do uso do WhatsApp, por exemplo, eh, ho hoje, por exemplo, eu tô fora, né, do Brasil, então eu uso o WhatsApp pra me comunicar com a minha família, fazer chamadas de vídeo, eh, e trabalho também com o WhatsApp, então é muito difícil, eh, me desconectar dele, sabe? Então, assim, a ferra o jeito que eu tive, que eu encontrei, é depois de um tempo desligar a notificação, pra conseguir, eh, ficar um pouco <chuckles> livre, né, de desse imediatismo que a gente tem de ver logo as mensagens, de responder e ficar nessa ansiedade, que é o mal do século, né, esse processo de: "Aí, o que que tá acontecendo aqui no?". Aí, eu quero ver.
Não, é. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. N aham, exatamente. Aham. Isso. <laughs> Exatamente pronto, o o o o o ponto que você você falou, né, de imediatismo pra responder eh, minha geração tem esse negócio que agora se se chegou 1 mensagem, se o pessoal mandou uma me uma mensagem pra você, você tem que ficar com um joguinho de de esperar: "Ah, a pessoa mandou um negócio vou de responder depois de de 5, 10 minutos,", eh, então, eh, eu eu eu não faço isso, eu gosto de responder a pessoa: "Ah, eu tenho uma notificação mes", eh, se se estiver tudo bem, né, se não estiver fazendo nada importante. Eh, ah, a pessoa realmente me mandou uma mensagem ali e eu respondo na hora mesmo, eu não fico com esse esse esse joguinho assim de hum.
Aham. Hum. Sim, sim. É porque se você tá livre você não precisa fazer essa, eh, precisa disso, né, só se você não tiver o co só se você não tiver livre, que aí é uma outra história, ah, aí você vai mesmo ter limite e um um horário certo pra fazer, mas fora isso, não precisa fazer esse joguinho de tempo, né, pra pra sei lá o quê pra dar mais valor à resposta, é? Você fica fica mais caro, né, sua resposta depois de um tempo, então.
Exatamente. Isso. Hã. Não preci exatamente. Uhum. Isso exatamente é pra pra, tipo, ah, eu vou responder depois, porque se não eh, se eu responder agora vai vou v eh, essa pessoa vai pensar que eu sou uma pessoa muito dependente dela e eu não quero isso, pron aí eles falam isso. Aí não, se se se eu vejo uma mensagem, eu eu eu falo assim, né, se se a pessoa pensar isso, né, eu falo não, eh, se você mandou uma mensagem, eu vou responder na mesma hora, porque eu tô livre e você mandou uma mensagem, então você quer minha resposta, eh, se você pensa que eu sou uma pessoa que que que que que é ansia ansiosa, né, ou ou não sei agora tem esses termos de pessoa ansiosa, tem pessoa evitativa, pessoa não sei lá, o que da minha geração, é então é sério, eh.
<laughs> Disponí ah, olha só. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ai, meu Deus do céu é sério? Olha, tudo cada hora é uma novidade, gente. <laughs> Interessante, eu não sabia dessa, olha uma novidade que você me trouxe, então é evita é evitativo, é ansioso, evitativo, ai sério.
<laughs> Exatamente pronto. <laughs> Hum. Isso. Aham. Exatamente, pronto, eh, eu descobri isso porque eu eu estava, eh, namorando uma pessoa por por texto e depois eu fui descobrir que ela é uma pessoa evitativa, ou seja, essa pessoa não gosta que se aproxime muito dela. Eu não sei o como, assim, porque a gente estava namorando, então tem dia que que que, né.
Aham. Ah. Mas vocês têm contato foi uma con foi um namoro virtual ou foi um uma pessoa que você conhecia.
Uhum. Então, foi um namoro virtual que depois iria ser namoro, ah, perto, né. Mas então, do nada ela parou de me responder, ela parou de de falar comigo e depois fui fui descobrir que existe esse negócio, de pessoa evitativa, pessoa ansiosa. Mas também descobri que esses tipo esses termos, eh, ficaram famosos por causa do TikTok. Do TikTok, da rede social. Então, o que eles falam na rede social mexe com a mente das pessoas e se transforma ela assim. Pois é.
Aham. Hum. Ah, olha só. Muito forte, olha. Olha a importância de você ter um limite e um controle, porque tudo que fala influencia mesmo, e a pessoa começa a se ver daquela forma. Olha, se diz assim: "Olha, eu sou isso, eu sou aquilo". E aí a mente vai se, eh, vai entrando num num lugar que nem cabia a pessoa estar. Mas olha, interessante, eu não sabia disso. Então, <laughs> é bom que você tenha esse esse limite saudável, sabe usar o celular de forma, eh, equilibrada. Parabéns por conseguir isso. Eu acho que você está certíssimo e só tá trazendo benefício para você. Muito obrigada por ter compartilhado suas dicas e ter trazido novidades, aí, que eu desconhecia.
Uhum. Pois é. Aham. <chuckles> Sim. Ah, obrigado. <giggles> Ah, sim, com certeza. Muito obrigado por me escutar e eu fico feliz, né, compartilhar e informar sobre, eh eh, esse negócio de evitativo e ansiedade, né? Então, até mais. <giggles>
Ah, tá bom.